Tatsächlich, äh, ist es so, dass der immer angefragt wird, ne: „Machst du wieder deinen Schokopudding? Wir haben Bock drauf.“ Oder es ist so, dass meine Frau, ähm, Herrencreme macht, ne? Frag mich nicht, warum das Herrencreme heißt, aber es ist halt es ist halt Herrencreme, so heißt es bei uns. Und, ähm, das, äh, ist auch sehr, sehr lecker, aber nicht mein Sache meine Sache, die ich gemacht habe, aber, äh, das Problem ist einfach Schokopudding und Herrencreme, das wird selbst uns zu viel, äh, das ist dann nicht mehr schön, ne? Also, so wenn eine Süßigkeit, die übertrieben ist, auf'm Tisch steht, dann kann man die genießen und dann ist auch gut. Ja. Was ich auch ja, was ich auch richtig gerne mache, ist 'n Himbeer-Baiser. Das ist auch richtig geil, ja. Das ist äh, ähm, ja, das ist es ist so 'ne Mischung aus süß, sauer und, ähm, mit, ähm, karamellisiertem Zucker und da drauf kommen dann noch Himbeeren und das packst du in so 'nem, ähm, Cocktailglas, weißt du? Wenn du jetzt so zum Beispiel 'n Martini-Glas hast, machst du da so diese diese, ähm, dieses Himbeer-Baiser rein, dazu noch so 'n bisschen unten ist dann noch so, ähm, gefrorenen, äh, Früchte, ne? Diese gefrorenen Früchte sind dann noch unten drin und dadrüber kommt dieses Baiser und dadrüber, äh, dann halt, äh, ja genau, die Sahne noch so und so. Und, äh, das kommt auch immer sehr gut an. Es ist 'n super simples Gericht, aber, äh, es schmeckt r richtig geil. Aber das gibt's dann meistens so zum Geburtstag oder, ähm, ja, Ostern haben wir das auch schon mal gehabt. Äh, da ist das so, äh, dass da ja, ne, aber Weihnachten gibt's immer diesen Schokopudding eigentlich traditionell, muss ich sagen, genau.
Mhm. Ah. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Dann reicht es. <giggles> Ja genau, ja. Ja, cool. Oh, erzähl mal. Mm. Ja. Ja, verstehe. Mhm. Mhm. Mhm. Und bei diesem Baiser, das ist doch eigentlich ja so Eiweiß, ähm, geschlagen, aber ja dann auch gebacken im Ofen.
Genau. Ja, äh, ja, ja so bisschen aus allem. Du musst ja auch noch den Zucker irgendwie, äh, fertig kriegen. Ähm, da muss ich dazu sagen, dass ich das auch jedes Mal irgendwie 'n bisschen anders mache, aber, äh, jetzt hast du's eigentlich schon verraten, ähm, so ist eigentlich die die Grundstruktur ist so. Nur, was ich dann gerne mache, ist, ich, äh, nehme dann gefrorene Früchte und packe die unten rein und dann, wenn das fertig ist, mache ich das da einfach drüber über das Glas. So, die werden dann von selber, ähm, tauen dann auf von dem warmen Baiser, ne? Genau. Das gibt dann noch mal so 'n
Oder? Oder wie machst du's? Oh. Mhm. Ja. Ja. Also, der Baiser kommt dann in warm oben drüber oder kommen die alles zusammen in den Ofen?
Genau, das gibt dann so 'n Ne, ne, da ne, ne, also das aus dem Ofen kommt raus und dann hab hast du dieses Cocktailglas, das bereitest du vor. Da kommt dann halt, ähm, gefrorene Früchte rein, darauf das Baiser und dann noch so 'n bisschen garnieren, ne? Genau.
Ja, mhm, okay. Ja, klingt auch gut.
Und dann w weil, dadurch, dass das warm ist, äh, tauen dann die Früchte im Glas auf und dann sind sie auch richtig frisch sozusagen.
Mhm. Ja, sehr lecker.
So so frisch, wie sie halt eben sein können, ne, ist klar.
Ja, klar es sind ja gefrorene Früchte, insofern sind sie nicht vom nicht am selben Tag gepflückt worden, ja. Okay. Hast du denn auch ähm, genau und wo kam das her? Wo hast du das entdeckt? Also, bei dem anderen hast du ja gesagt, so nach dem Abitur hast du das mal entworfen, das Rezept. Wo kommt jetzt dieses, ähm, gefrorene-Früchte-Baiser-Rezept her?
Ja. Das stimmt. Ja. Mhm. Genau.

Ja, der kommt tatsächlich, äh, also äh, ja, wieso warte, w w ich sagen wir mal s 500- 500 Kilometer ist das ungefähr. Ja, also, ist das so 'ne Tradition dann, ja.
1/2 Stunde? Jetzt ernsthaft? Der reist dann 500 Kilometer an, um Käsesuppe, ähm, à à la Home zu essen. Wow.
Ja. Also, wir machen da natürlich noch andere Dinge, aber die Käsesuppe gibt's dann auch. Und der sagt dann immer: „Boah, gibt's wieder Käsesuppe?“ „Ja, komm, dann koche ich wieder, ist mir egal.“ <laughs> Ja.
O okay, ja. <chuckles> Witzig. Ja, sehr cool. Okay, das heißt, die ist natürlich die kommt auf jeden Fall ja anscheinend sehr gut an und, ähm, auch bei allen Leuten oder gibt's auch schon gab's auch schon mal Leute, die gesagt haben so: „Boah, ne, das ist jetzt mal gar nicht mein Fall“?
Ja. Ich habe noch nie jemanden gehört, der die nicht mag bis jetzt. Also, das ist aber das heißt nicht, dass es die nicht gibt, aber es war noch nicht so, ne? Genau. Also, ich mag man muss auch sagen, äh, wenn man die selber dann macht, ne, und und sich da richtig viel Mühe bei gibt und so weiter, die die die schmeckt also, wenn ich glaube, wenn man das so hört, hört sich das erst mal vielleicht auch für manche eklig an, aber das ist wirklich 'ne sehr, sehr deftige Suppe und w wenn du dir da noch 'n Stück Baguette zu nimmst oder so, dann brauchst du auch kein Hauptgericht mehr. Die macht wirklich satt, ne? Die gibt richtig Power, f ne?
Okay, ja. Oh, man. Mhm. Ah, wow, stimmt. Ja. Ja, so klingt es. Das klingt nach 'ner kleinen Kalorienbombe auf jeden Fall mit diesen 5 Packungen Schmelzkäse, die du da reingepackt hast, meine Güte. Ja schön. Hast du noch so was? Ich bin hier schon fleißig am Mitschreiben, meine Güte.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Genau. <snorts> Ja, also, was ich auch unglaublich, äh, gerne mag, ist, ähm, Braten. Ah, das ist jetzt leider mit Fleisch, ne? Das ist halt einfach 'n Braten. Und, äh, den äh, äh, den lasse ich wirklich, äh, in ganz viel Schmalz, ja? Also, das ist dann richtig vom vom Jäger so 'n Stück Braten mit, äh, echtem Schmalz, weil ich kaufe meistens mein Fleisch vom Jäger. Ich wohne etwas ländlicher und, äh, da weiß ich wenigstens, dass das, äh, Fleisch natürlich erlegt worden ist und, äh, nicht so stark behandelt. Und, äh, da, äh, lässt du dieses wirklich stundenlang lässt du diesen Braten zerlaufen, bis der richtig schön zart ist. Und dieses äh, dieser Schmalz unten, den lässt du abkühlen. Und dadurch, dass du diese diese diesen Sud von diesem Fleisch hast unten und das so mit Röstaromen und da drüber den Schmalz, f hast du, äh, 'ne sehr krassen Brotaufstrich. Also, das kann man wirklich sich supergut auf so 'n Bauernbrot schmieren und das schmeckt richtig würzig, salzig und da ist ähm, ich glaube ich weiß gar nicht, wie viele wichtige Nährstoffe da drin sind, aber dagegen kannst du kein kannst du kein äh, ja, also, mit Nahrungsergän Ergänzungsmittel kommst du da nicht gegen an. Das ist so, so gut, also für mich jetzt, aber ich finde das richtig, richtig lecker. Das mag ich auch gern, und das weil das so lange dauert, das zu machen, gibt's das immer nur so Ostern oder, äh, nicht Ostern, wenn kein Fleisch ist, äh, 2. Weihnachtstag oder sowas.
Ja, ist schon in Ordnung. Ja. Mhm. Ah. Ja, verstehe. Mhm. Mhm. Mhm, ja. Ja, okay. Verstehe. Also, ist so 'n richtiges Festessen dann und wie was ist da immer so das Feedback, was du von anderen bekommst?
Genau. Ja.